Oke, jadi, e sepertinya film ini relate sekali ya, dengan, <chuckles> kehidupan, eee, Anda sendiri, gitu kan. Nah, m film ini kan, eee, sepertinya yang saya tangkap sangat mengandalkan nostalgia. Nah, menurut Mbak sendiri, kenapa sih orang dewasa itu cenderung mengkonsumsi nostalgia atau memories tentang masa sekolah saat mereka, e sahat saat hidup mereka merasa, eee, sekarang lagi sulit, atau datar gitu?
Iya, betul. Hmm, betul. Mhm. Iya, karena itu, mungkin di saat, eee, hal-hal nostalgia itu terpikirkan, itu berarti kan kemungkinan ada memori indah yang disimpan ya dalam diri, dan juga, e banyak banget yang memang kalau aku lihat nih, ini kenyataannya adalah ibuku aja yang umurnya udah sekarang mau mendekati tujuh puluh tahun, gitu ya, ibuku tuh masih senang arisan sama teman-temen SMA, SMP-nya, gitu. Padahal di pikiranku tuh kayak, ngapain sih? Gitu kan, dulu-dulu aku mikirnya ngapain sih? Gitu kan, kumpul-kumpul kayak gitu-gitu. Ternyata setelah aku menjadi seorang ibu, dan juga, lingkunganku dan kehidupanku juga cuman terfokus pada suamiku, anakku, keluargaku aja tuh, aku jadi kangen gitu, masa-masa itu. Karena jadi terdorong kayak, wah dulu ya aku tuh bisa setiap hari ketawa-ketawa sama teman gitu. Kayak di film Sunny itu, gitu. Tapi kok sekarang momennya aku malah jadi, e harus menghadapi realita kehidupan yang berat, gitu. Jadi memang kayak, eee, film Sunny itu memang aku suka banget bahkan sampai sekarang, gitu.
Hmm. Iya. Heeh. Mmm. Iya. Heeh. Heeh. Iya. Oke. Baik baik. Nah, menurut kamu nih, eee, bagaimana film ini menggambarkan kedewasaan secara berbeda dibandingkan dengan film lain, atau memang, eee, film ini, e gambaran kedewasaannya sama aja dengan film-film lain. Gimana tuh?
Mmm, beda sih menurut aku, perspektifnya sangat beda, gitu. Jadi kalau film lain mungkin langsung dilihat kalau, eee, pesannya tuh gini, pesannya gini, keadaannya seperti ini. Tapi kalau yang si Sunny itu memang, eee, si produsernya cukup bagus menyatukan realita yang memang terjadi dengan ekspektasi dalam kehidupan yang selalu kita damba-dambakan itu bisa kembali ke masa lalu, ke masa-masa indah yaitu masa-masa SMA, gitu. Jadi, menurut aku memang agak cukup berbeda ya dengan, e film-film pada umumnya, gitu.
Hmm. Heeh. Iya. Baik. Heeh. Heeh. Oke, baik. Ini sepertinya film, Sunny ini, bukan hanya sekedar komedi atau drama nostalgia, gitu kan. Tapi adalah jembatan emosional yang, eee, menghubungkan identitas, eee, kita di masa lalu dengan kenyataan kita di masa sekarang, gitu. Jadi, terima kasih sudah berbagi nih insight-nya mengenai film Sunny. Sampai jumpa lagi.
Betul. Betul, betul betul banget, setuju. Sama-sama Kak. Sampai jumpa lagi.

Oke, eee, ini filmnya emang, e menurut aku sangat kena banget ya buat aku, bukan karena filmnya juga bukan film percintaan, bukan film yang kayak gimana-gimana tapi malah film yang sepanjang film itu tuh filmnya tuh menyenangkan banget yang aku tonton gitu. Dan, eee, judulnya itu, eee, se apa Sunny, eee, film tahun dua ribu sebelas dan filmnya itu dari Korea Selatan, gitu.
Mhm. Heeh. Oke film apa itu, Mbak? Sunny. Oke. Oh iya iya, saya tahu filmnya film Korea. Oke nah ini, kok bisa ngena sama, Mbak, nih kenapa tuh?
Mhm. Oke mungkin aku pengen cerita dulu dari jalan ceritanya gitu ya biar, eee, pas tau kenapa sih aku suka banget sama film ini gitu. Jadi pas waktu diceritain, itu tuh ada ibu-ibu yang dia tuh, eee, awal dalam filmnya itu menceritakan dia siapin makanan buat suaminya, dia juga siapin makanan buat anaknya, gitu kan. Terus tiba-tiba dia tuh memang harus ke rumah sakit harus nengok ibunya gitu karena dirawat. Terus, eee, ternyata waktu pas dia mau pulang dia tuh ngeliat sebuah kamar dan kamar itu ada namanya, nama pasiennya, dan dia tuh kayak inget gitu, "Siapa ya itu?" Gitu. Dan ternyata nama pasiennya itu adalah sahabatnya waktu dia jaman SMA, yaitu adalah, dibilang ketua gengnya gitu. Nah, saat itulah <chuckles> iya dan akhirnya dia tuh ngeberaniin besoknya lagi pas dateng buat, eee, nanya atau eee, ngetuk kamar itu apakah betul atau enggak, takutnya kan cuman namanya sama gitu kan terus, eee, dia masuk ternyata bener, yang lagi sakit itu adalah si ketuanya, dan ketuanya bilang waktu dia di dunia itu karena dia sakit kanker diceritain di situ tuh kayak tinggal, eee, 1- 1 bulan, apa 2 bulan lagi, dan permintaan terakhirnya itu heeh, kayak adalah, eee, dia tuh pengen banget si, eee, semua anggotanya tuh bisa kumpul dan si so nge namanya ketuanya tuh So Ah, apa ya, terus si orang yang ibu-ibu itu tuh akhirnya dia, eee, meng-hire detektif untuk cari semua teman-temannya dan ternyata temen-temennya itu punya banyak latar belakang cerita gitu.
Heeh. Oke, boleh boleh. Heeh. Heeh. Iya. Heeh. Wah! Oh, geng. <chuckles> Heeh, betul. Heeh. Oh, enggak lama lagi. Mmm. Heeh. Wah luar biasa! Nah, untuk eranya sendiri apakah, eee eee, era film itu, eee, ada di 1 era aja atau, eee, menggabungkan beberapa era?